Eh, fíjate que últimamente siento que nunca estoy en el punto medio, o sea, me refiero a que, o estoy siendo productivo todo el día, o termino agotado, o me tomo un descanso. Y luego me siento culpable por no haber hecho, pues sí, lo suficiente en mi día, como yo hubiera querido. Es como si no supiera disfrutar el ocio sin sentir que estoy fallando en algo, porque si te soy sincero, a veces delego más tiempo a cosas que no son productivas para mí. Y entonces ahí es cuando viene la culpa para mí. Siento que no soy suficientemente productivo en mi día a día, si, eh, más bien que delego, eh, importancia a cosas que no tienen sentido.
Ajá. Okey. Ajá. Entiendo. Okey. Y estas actividades que sueles hacer, ¿solo las realizas durante el fin de semana, o las realizas, pues digamos a lo largo de toda la semana?
Pues fíjate que estas actividades, la verdad sí soy honesto y sincero, e es prácticamente, eh, pues sí, todos los días. O sea, realmente es por eso que a veces me siento mal porque digo: "Es que, tengo que salir de esto". Eh, tengo que hacer las cosas que tengo que hacer, darle prioridad a esas cosas y las otras cosas que no me ayudan, pues dejarlas como que, en segundo término y entre más eh, haga lo que me pues sí, mientras sea más productivo y y crezca como persona, ya sea hablando profesionalmente, moralmente y todas esas cosas, pues mucho mejor.
Okey. Ajá. Entiendo, y ¿esas actividades que me mencionas son por parte de, pues digamos, de un trabajo o de algún estudio?
Pues, fíjate que actualmente estoy estudiando, y y trabajo prácticamente, pero, o sea, no es que yo, em
Okey.
eh, me haga de la vista gorda o que más bien, em, no le tome sentido a esto, sino prácticamente que, eh, siento que a veces es tanto lo la carga, eh, laboral que tengo o a veces la carga, pues sí, de educación que tengo, que probablemente siento que es por eso que a veces, no sé, me frustro y empiezo ahí a hacer cosas que, pues sí, de ocio, ¿no?, pero fíjate que a veces me gana más eso, o sea, tiendo a caer en eso de que es tanto lo que ya me estresé, tal vez en el trabajo, que, por ejemplo, tomo el celular y estoy en redes sociales, y cuando menos me doy cuenta, ya perdí demasiado tiempo, entonces, eh, ahí es cuando digo: "Es que debo de marcar un alto en eso".
Claro. Ajá. Okey. Okey, entiendo. Y prefieres, pue digamos, ¿planear actividades, o que vayan como surgiendo con el paso del tiempo?
Pues, fíjate que, si te soy sincero, casi nunca planeo mis actividades. Yo siento que por ahí está como que, eh, el detalle, ¿no? Como que por ahí esta la limitante. Entonces, pues, sí, no soy así como que de planear mucho, y siento que eso está truncando como que mi vida productiva, por así decirlo.
Claro. Claro, entiendo. Y una última pregunta antes de de darte un consejo. ¿Qué significa para ti tal vez el ser productivo, y tal vez el descansar?
Pues, para mí z significa el ser productivo, pues, eh, el hecho de que puedas hacer las cosas bien, ¿no? Que hagas algo que repercuta positivamente, pues, en en mi vida, ¿no? Que que te lleve, no sé, a lograr cierto tipo de cosas, a ser más, eh, eficiente en el trabajo, eficiente en el estudio, todas esas cosas. Y por la parte del descanso, siento yo que, pues, ahí el tema es de que, pues, así como uno trabaja, así como uno hace todo, todas las cosas, eh, a lo a lo mejor tienes un trabajo que te conlleva esfuerzo físico, o tal vez mental, pues darte ese tiempo para un descanso, ¿no? Como para recargar energías y seguir al día siguiente de la misma manera y con una actitud pues buena. Yo pienso que bueno, esa es mi definición de esas 2 cosas.
Okey. Okey, pues, la verdad es que tienes una idea, pues, bastante buena de lo que es productividad, y lo que es descanso, que creo que la verdad me sorprende bastante. Pero para este, q t algo un consejo que te podría dar, tal vez para que pudieras, pues, mejorar en, este en estos aspectos, y que de cierta manera puedas equilibrar, eh, de cierta manera este tiempo entre descansar y ser productivo. Creo que sí sería importante el establecer los límites de de horarios de trabajo y horarios de descanso, me comentabas, ¿no? Que de repente, pues, estás trabajando, y de repente ya estás en redes sociales, se te paso mucho tiempo ahí. Creo que sí sería tal vez importante el a lo mejor poner alarmas, recordatorios, o algunos horarios fijos en los que a lo mejor pudieras trabajar, eh, y te pudieras dar como estos descansos, tal vez para despejar la mente, tal vez para algo físico. Y que de cierta manera, pues, no sea todo el día, y que, pues, aproveches la mayor parte del tiempo, ¿no? Creo que sí es importante, pues, esta parte, principalmente para poder tener como un equilibrio entre descanso, y ser tra productivo, y t en el trabajo, ¿no? También creo que sí sería también bueno, que hicieras una lista de metas cortas que digamos, para el fin de semana tengo que por poner un ejemplo, eh, lavar mi ropa y escombrar la sala. Entonces, tal vez pueda que sean como las actividades que tienes que hacer durante ese día, previo a las actividades, digamos, de trabajo o de escuela. Entonces, el combinar un poquito de estas de estas situaciones, a lo mejor es estas actividades solo son para el sábado, y para el domingo pueden que sean otras actividades completamente diferentes, pero el el tener como esta lista de de de metas cortas, creo que sí se es es importante, pues, para tener como horarios, tal vez para poder realizar actividades, y que de cierta manera, pues, sientas que hiciste varias cosas durante durante el día, y durante el fin de semana. Y pues que te ayude a mantener como esta tranquilidad mental para poder cumplir como con estas metas importantes. No sé qué te parezca.
Sí, bueno, ahorita que que me planteas esto, sin duda alguna, pues, es muy acertado lo que me dices porque, pues, realmente nunca me había yo así como que puesto a pensar en eso, y nunca había yo asido así como que muy meticuloso en buscar como qué qué puedo hacer, ¿no?, o sea, yo nada más me dejaba guiar por la corriente y decía, ah, pues ya pasó 1 día y ya el otro día, pues a lo mejor lo intento, y al otro día prácticamente era lo mismo, ¿no?, o sea, es algo que, la verdad, o sea, no es porque yo quiera estar en ese tipo de situaciones, es frustrante, pero, por eso, pues, eh, quería pedir así un consejo, ¿no?, y creo yo que ahorita pues sí me diste muy buenos consejos, me agrada mucho eso de que pueda yo como que fijar metas a corto plazo
Claro. Okey. Claro. Claro.
porque siento yo que eso, pues, me va a hacer crecer productivamente, ¿no?, y y como dices tú: "Ya no le voy a delegar mucho tiempo a cosas que me roben ese espacio", ¿no?, de de pensamiento, sino que más bien, eh, es dejar todas es aquellas cosas como por ejemplo, las redes sociales, a lo mejor, no sé, videojuegos, lo que sea, pero, pues sí, tengo muy en claro ahorita lo que me estás diciendo, y me ayuda bastante porque, como te mencionaba, es algo que la verdad, yo nunca había pensado y nunca, a lo mejor sí me había pasado por la mente, pero no había sido así como que tan sensato en decir: "No, pues sí, o sea, voy a hacer esto, y voy a tratar de hacerlo bien". Entonces, pues sí, yo creo que, eh, me ayuda bastante esto que me estás mencionando.
Claro. Ajá. Claro, y t también otra cosa que podrías agregar como para tratar de mejorar un poquitito todas estas situaciones, el es tal vez el el planear como actividades durante la semana. Creo que eso también te podría ayudar a la parte de planear un poco más tu fin de semana, y que no sean todas las actividades que, pues, a lo mejor no pudiste realizar durante la semana realizarlas el fin de semana. Siento que al estar como planeando un poco tus actividades durante la semana podría funcionarte para al fin de semana, pues, tal vez dedicarlo a descansar, tal vez dedicarle un cierto una cierta cantidad de tiempo a a estas actividades del trabajo, de la escuela, que tienen a lo mejor un una relevancia un poco mayor, y lo lo restante, pues, tenerlo para para descansar. Creo que también podrías buscar como, pues tal vez bloquear estos tiempos de en redes sociales, que principalmente era como lo que me mencionabas, de tal vez, no sé, durante el día solo utilizar 1 hora, hora y media, 2 horas, a lo mucho al día, en estas redes sociales, que creo que ya hoy en día muchas, muchas de esas redes, pues, ya tienen como estos bloqueadores de tiempo. Y que de cierta manera, pues, te ayudan a a estar concentrado en en tus actividades, y tal vez el aprovechar un poco más, y a su vez, pues también tener como beneficios, pues, buenos de entregarte a lo mejor trabajos o proyectos, pues, de buena calidad, y que no sean como tan pesados mentalmente y físicamente para ti.
Sí, fíjate que sí, porque, pues, eh, esa es la realidad prácticamente, o sea que, pues a veces dejo que las cosas se como que se amontonen. Digo, no es de que yo diga: "Ah, pues voy a dejar que se amontonen las actividades, y todo eso, y la carga de trabajo". Entonces, pero pues sí, inconscientemente, pues yo lo hago de esa manera. Y y sí digo: "No, pues estoy mal, ¿no?". Porque, pues, eh, precisamente ahorita que me estás mencionando de que, pues, debo de ser, pues, sí, muy preciso en las cosas que tengo que hacer durante la semana, y ya el fin de semana, pues, hacer lo que me gusta, o o descansar como me como me mencionaste, y siento que sí, definitivamente por ahí va la dirección correcta. Entonces, pues sí, o sea, prácticamente yo creo que nadie me lo había dicho así tan claro y y tan preciso. Entonces, pues sí, yo creo que
Claro.
esa es la cuestión, ¿no? De que uno decida, ¿no? Realmente digo, yo siento que no va a ser como que muy fácil al principio, pero no sé, eh, b ahorita con lo que me mencionaste, yo siento que poco a poco puedo ir como que acomodando mi tiempo, mis espacios, y y mis eh, pues sí, lo que tenía yo por costumbre, ¿no? O sea, mis manías y todo eso, yo siento que poco a poco sí puedo hacerlo.
Claro. Claro, pues sí, la verdad es que espero que todos estos consejos te sirvan para, pues, tratar de de equilibrar un poquito todo este tiempo de entre descanso y productividad, y que de cierta manera, pues, no te sientas agobiado, no te sientas tal vez con culpa de, pues, no sentir que hayas hecho como cosas productivas durante el día, o durante el fin de semana, entonces, creo que sí es importante el equilibrar y buscar alguna manera con todos estos consejos que te di, tratar de de encontrar tiempo para para descansar, para a lo mejor estar con tu familia, para, pues, estar a lo mejor solo, para disfrutar como estas estas estos tiempos de descanso, que creo que son su de suma importancia para poder tener algo bueno al final de del día y pues también que no no sientas como tanto agobio de tantas actividades, pero espero de verdad te sirvan mucho estos consejos.
Sí, muchas gracias, me voy con con esa buena idea de, pues, descansar y ser pues, eh, hacer un buen equilibrio entre mis momentos de ocio y mis momentos de productividad, y más que nada, pues nunca perder, pues, la responsabilidad.
Claro, y si necesitas algún consejo extra, sabes que puedes contactarme, hasta pronto.
Gracias.